Mmh. Plus que de s'effondrer. D'accord. Est-ce que tu tu passais du temps ensuite, heu, dedans avec ton frère, avec des amis? Ou ça a vraiment été, heu, le plaisir pour toi de la construire et après, heu, tu t'en es pas réoccupé jusqu'au moment de la démonter?
Ouais, que s'effondrer, ouais. Ouais. Ouais. Heu, bah, on y est on y est p on y passait, heu, <blows air> ouais peut-être jusqu'au enfin on est pas resté très longtemps hein, juste, peut-être tout t 13-14 ans. On avait essayé de dormir dedans, une nuit. On avait dit à mes parents: «Ouais on va dormir dedans avec le voisin», heu et et puis on n'a pas on n'a pas réussi, heu. On a on a eu un peu peur.
OK. Tu as pas réussi à dormir ou tu en ou ça n'est pas resté une bonne expérience?
Non, mais je je sais pas vers minuit là, il faisait noir, il faisait il faisait un peu froid, je crois, je me rappelle plus trop. On a a décidé de rentrer, mo de dormir à la maison
D'accord, OK.
et et on avait même mis quand même, faut le savoir <laughs> C'est c'est c'était assez marrant. On avait mis, heu, au 1er étage donc, on avait mis un tuyau avec un entonnoir. À ton avis, c'était pour faire quoi?
OK. Alors au 1er étage, un tuyau avec un entonnoir? Non c'était pour, heu, c'était pas pour faire ses besoins quand même?
Ouais, il y avait un entonnoir et un tuyau qui qui qui c'était pour faire pipi.
Ah oui, d'accord, OK. <chuckles>
C'était, c'était un urinoir. Donc on faisait pipi dedans alors que genre, heu, genre, comme si on pouvait pas faire pipi n'importe où dans dans la nature, tu sais?
Ça devait assurer une bonne, heu, une bonne atmosphère et une très bonne odeur, heu, du coup dans la cabane ensuite. <chuckles>
Ouais bah ouais bah du coup, ça sentait la pisse parce que, heu, du pipi sur du m sur du plastique. Ç ç ça ça ça sèche et puis ça reste là quoi. C'est pas comme quand tu fais pipi dans la nature, où il va y avoir de la rosée, il va y avoir
Oui.
<coughs>
Tu dirais que ça a pas été ta meilleure, heu, décision de conception sur ce projet?
Ouais, heu, je vois, non ça c'était pas enfin, il aurait fallu un système de nettoyage, ou tout tout tout simplement mettre de l'eau dedans, peut-être aussi, on en a jamais mis, je crois. Donc heu ça sentait un peu la pisse là là, au 1er étage franchement, heu. Alors on avait mis un tuyau qui est on disait là, ça ça s'en va loin.
<laughs> Est-ce que ça ça a été un apprentissage qui, t'a servi ensuite pour refaire une autre cabane? Ou, heu, ou tu as laissé, heu, l'aventure, heu, ici?
<coughs> Heu, non, non, on en n'a pas fait d'autres. On avait juste fait une pl ce qu'on appelait une plateforme, c'est-à-dire entre et dans on était à genre à 5 mètres de hauteur sur un dans un arbre. Il y avait 2 branches qui étaient presque parallèles et on avait
OK. OK.
on avait mis des planches entre les 2 heu, voilà, on avait planté des planches, on avait quand même fait un petit, un un un un renfort en dessous, au cas où ça cassait. Heu, on pouvait ça serait, on pouvait être récupéré, heu, sans passer au travers. C'était on avait quand même pensé au truc et on aimait bien aller là-haut, parce qu'on avait une super vue, on voyait des gens qui rentraient chez nous, qui nous voyaient pas. C'était marrant.
OK. OK. OK.